Rasa yang pertama, eee, ternyata senang gitu ya oh ternyata selama ini memang penampilan itu sangat menentukan gak ada yang ngajarin aku hal ini gitu loh, di sekolah kita belajar akademik, di rumah aku gak belajar apa pun karena orang tua sibuk bekerja pulang malam gitu ya jadi aku belajar sesuatu sosialisasi itu justru dari pacar aku gitu loh, dan aku, eee, merasakan dampaknya tadi seperti aku bilang ya jadi yang ngecengin itu makin berkurang dan dan sebagainya jadi dampak itu memang, lebih ke sana sih, heeh, terus teman-teman yang memang, eee, enggak pernah ngecengin aku cuman bilang, "Lu keren sekarang" kayak gitu doang. <laughs>
Mhm. Mhm. Mmm. Besar ya. Wow itu jadi pujian ya Kak wow Kakak langsung, wah ini berarti tepat banget nih cocok banget gitu ya jadi gak, heeh.
Iya. Iya udah mulai itu, yang aku jaga dari penampilan kalau udah mulai gondrong dikit dipotong lagi terus aku lihat modelnya yang mirip kayak gini, atasnya belah ke kanan ini ke kiri poninya dipotong kayak gitulah intinya.
Heeh. Heeh, tapi sejak itu nanya terus gak? Misalkan, mungkin ada lagi, eh, nih sekarang aku pakai kayak begini nih ya, eee, menurut kamu gimana atau misalkan ada apalagi gitu yang bisa pakaian-pakaian Kakak mungkin rasanya ini, konsultasi dulu masih?
Iya, masih. Masih masih sering nanya tapi kan karena dulu keterbatasan kirim foto jadi ya aku kadang bawa 2, 2 pasang baju aja, 2 pasang baju ke rumah dia lah misalkan, kita kan gak cocok nih, eee, gayanya tapi dia juga nggak nentuin gaya yang terlalu tinggi dengan baju yang harus harga mahal tuh enggak jadi pokoknya, sesuai aja gitu loh ama penampilan gak peduli dia mahal ataupun murah jadi gak ngelihatin merek sih emang.
Oh iya ya <laughs> lebih repot ya. <chuckles> Heeh. Nggak berlebih dan, heeh, oke paham tuh segitu nah nah sekarang yang ketiga nih Kakak bilang ya tadi, eh, tadi yang pertama ya yang kedua gimana tuh terus?
Heeh. Pertama, yang kedua coba aku cerita singkat ya, jadi aku, eee, aku mau nikah, Kakak tahu sama orang yang mana.
Mhm. Mhm.
Sama orang yang sama Kak, <laughs> iya karena itu, heeh, serius nih serius karena karena emang aku ternyata ya gimana ya selain aku waktu itu masih jatuh jatuh cinta monyet ternyata aku jatuh cinta beneran dan, ya ada sih putus nyambung mah dalam hal itu biasa, terus, eee, ada momen tertentu aku pengen serius sama dia dan orang tuanya juga udah tahu ya udah, intinya kita masuk ke sisi pernikahannya, aku tuh bingung saat itu aku udah bekerja sih sebagai supervisor cuman gaji masih kurang gitu ya, heeh, tapi, eee, si pacar juga udah minta dinikahkan karena gak mau pacaran kelamaan kan, terus ada suatu momen yang di situ justru mengubah, eee, apa namanya jalan aku jadi lebih sederhana lebih legowo, dan di saat momen itu juga padahal banyak orang yang apa namanya, yang banyak orang berduka tapi aku malah bersuka gitu loh, jadi ketika itu yang muncul adalah momen Covid, Kak.
Oh sama orang yang sama juga iya iya iya nyambung nih terus serius nih ya udah terus gimana? Heeh. Heeh. Iya. Mmm, gimana tuh? Oh.